ああああ、なるほど。
そう、だか、やっぱ仕事仲間だと、ね、やっぱ立場上、なんかこう当たり障りない感じの、ね、話し方だったり
はい。 うん、ふん。 ああああ。
こう気を遣うみたいな、ね、あるじゃないですか。
はい、あ、そうですね、確かに。 う、うん、ありますね。うん。
うん。<chuckles> だけど、なんかやっぱその、年齢層が高いと、なんかこっちも、なんか友達、だすきだけど、なんか親戚のおじいちゃんみたいな、なんてゆうんですかね。
はい。 ああ、あ。あ、なんかでもちょっと分かります。言葉にするのは難しいけど、なんかこう接し方がもっとラフでいいってゆうか
うん、分かります？え、そう。<chuckles> あ、そうですそうです。あの、他のことを気にしなくていいので、で、おじいちゃんたちもやっぱ私たちのことを、その、なんだろう、ま、娘、息子じゃないけど、そんな感じで話しかけてくるんですよ。
うんうんうん。 はい、ああ。 うん。 はい。 ああ、ちょっと可愛がってくれるみたいな、ああ、いいですね。うんうん。
そうです、そうです。 うーん、だか、なんか、心の距離感的にはなんか安心できる仲間ってゆう、んかなと思いますね、違いは。うーん。
ああ。 なるほど。そっか、それはちょっとでも、あの、趣味友ならではのメリットですね。
はい。 そうなんです。で、また、あの、たぶん釣りだからっていうならではの、その、年齢層の違いっていうところではねえ。<chuckles> それはあるかもしれないですね。
あ、そっか、確かに。うんうんうん。 へえ。あ、でもそういえば最初に、あの、結構色んな趣味をやられたってゆうお話、きあったと思うんですけど、他のジャンルの趣味友達とかもいらっしゃるんですか？
はい。 はい。

ああ、なるほど。そっか、そうですよね、うんうん。
はい。うん。で、今1つ、あの、去年ぐらいから結構、通うようになっているところで、あの、できた、ま、仲間。仲間って言っていいのかな、仲良くなってると思っているので、仲間と言っちゃってるんですけど。
はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 はい、いいですよ、仲間ですよきっと。うんうん。<laughs>
はい。<laughs> そんな人たちはいますね。
えっと、え、ちょっと、あの、釣りのコミュニティとか、釣りに詳しくないので。そもそも、その釣りは、まずお一人で始めて、そのどっかの、そいう海釣りとか、なんか行って、そこで仲間を探す、みたいな感じなんですか？
はい。 はい。 うん。 はい。 あ、そういうわけじゃなくて、まあ、あの、一緒に生活してる、ま、主人なんですけど。あの、も、釣りが好きで。
はい。 はい。 ああ、なるほど、はい。うんうん、ああ、なるほど。
はい、一緒に行くんですね。 はい、そうすると、あの、何て言うんでしょう、釣りに行くと、海に行くんですけど。
はい。 うん、はい。
ま、なんとなくこう、情報交換的な感じで、知らない人とでも、結構、はあの、声掛け合うんですよ。
おお。 あ、そういう感じなんですね。へえ。
はい。 なんか「今日はどう？」とか。
あ、ああ、なんかその「釣れますか？」みたいなことですよね。<laughs> へえ。
うんうん。うん、そうですそうです。そこから大体入っていくんですよ。<laughs> それで、ま、その場限りで話す人もいれば、やっぱその、その人がここによく来る人なのか、っていう話もするんですよ。
はい。 うん。 はい。